Есть у меня вот такая, не знаю, проблема это или нет, щас обсудим, может подскажешь.
Мгм.
А что, м, у меня непостоянный такой график сна, да, я могу иногда лечь, э, достаточно рано, а иногда в силу разных обстоятельств там, м, ну поздно для меня там это ближе к 12, например, да. И вот, ам, я думаю: как вот мне легче какое-то установить постоянное время для сна, чтобы вот каждую ночь потому что я вроде слышал, что полезно, м, для здоровья, ну, спать одинаково. Ну, как бы ложиться, да, просыпаться в одно и то же время плюс-минус, да, что лучше сказывается там на, а, всех, п скажем, показателях, да, жизненных, вот. А у меня пока такого нет, и я вот, э, хотел с тобой посоветоваться, может быть, что-то подскажешь, как в такой ситуации поступать и что можно сделать для того, чтобы вот этот режим сна, он, ну наладился, скажем так.
Мгм. Конечно, я очень хорошо тебя понимаю, потому что сон это такой залог здоровья, это прямо такой кладезь, э, всего полезного. И, наверно, ни для кого не секрет, что отсутствие сна либо некачественный сон, либо короткое время сна отражается и на здоровье, и на физическом, и на ментальном, и на каком-то таком моральном нет настроения, когда не выспался, нету каких-то сил. И действительно, следить за гигиеной сна это прямо-таки суперважная вещь сейчас, м, когда много таких отвлекающих факторов: и социальные сети, и экраны. И хочется ещё там, м, может быть, работа отвлекает. Поэтому я понимаю, что для тебя это важно. И это классно, что ты задаёшься таким вопросом и хочешь как-то установить такое постоянное, э, расписание сна. Давай мы как-то разберёмся в ситуации. Я попробую тебе помочь. Если получится, буду очень рада. Скажи, пожалуйста, во сколько обычно ты ложишься спать и во сколько встаёшь? Какое у тебя расписание?
Мгм. Мгм. Ну, это варьируется в зависимости от дня. Это может быть, ну, наверное, такой раз разбег пару часов. То есть это, м, редко до 10, э, что вроде как рекомендуют раньше 10, да, ложиться. А, обычно между 10 и 12, вот такой промежуток, и это нь не к каждый день, не постоянно, по-разному бывает, в зависимости от разных причин.
Мгм. Мгм, а встаёшь?
А встаю где-то, э, ну, от 6 до 8, тоже. Зависит от дня, то есть иногда получается поспать там 7-8 часов, иногда только 6. Ну, в общем, так вот.
Мгм. Мгм. А какие привычки тогда мешают тебе ложиться спать вот именно в 10? Ты говоришь, иногда в 10, иногда в 12. Вот это от чего зависит? Это от каких-то привычек или это от расписания твоего?
В том числе и от расписания: иногда там вечерняя смена, когда я работаю, там прихожу только после 9 домой и, соответственно, там пока, м, ну, какие-то домашние дела, и чё-то отвлечься на, э, что-нибудь посмотреть, э, в телефоне, и вот тут еще час-1.5, и я только тогда начинаю, н думать о том, что пора спать. Ну и вот то же самое может быть вне зависимости от того, что я, допустим, м, закончил работу рано, но вечером тоже могу куда-нибудь залипнуть, да, м, перед сном в, э, смартфоне, ф в ноутбуке, да, и как бы, э, сплю, м, вспоминаю о том, что надо спать где-то там после 10.
Мгм. Мгм. Мгм. Да, я поняла ситуацию. А скажи, пожалуйста, вот когда наступают выходные либо какой-то отпуск, э, у тебя другой сон в эти дни по сравнению с буднями или такой же примерно график?
Да, он примерно такой же. То есть тут, как бы, не то чтобы я, э, ложусь либо в 9, либо в 2 часа ночи, но нет, такого не бывает, но вот этот вот, а, постоянный маятник, так сказать, то, ам, ну, такой 10-12, скажем так.
Мгм. Мгм. Да, я поняла. На самом деле вот это хорошо, что у тебя нету такого, знаешь, такой разности, что на выходных это какой-то абсолютно другой режим, в будни у тебя просто пы ты пытаешься что-то там сделать, потому что выходные могут очень сильно выбивать. Но так как у тебя примерно одинаковый график, наверное, здесь даже будет немножко легче поработать. Ты знаешь, я тебе дам некоторые советы, которые обычно помогают наладить сон, регулярность и систематичность какого-то такого расписания. И если какой-то из этих, э, советов тебе поможет, я буду очень рада, потому что это такой, э, будет хороший момент что-то исправить в твоей жизни. Э, некоторым помогает постепенно, как бы, двигаться в направлении расписания сна, хотя бы на 15-30 минут в день стараться ложиться вовремя. То есть в тот де в тот день, когда ты ложишься в 10 и засыпаешь примерно в это время, скорее всего, на следующий день ты ощущаешь, что чувствуешь себя хорошо и какие-то, э, силы появляются лучшие. И когда ложишься после 12, наверное, замечаешь, что вот что-то не так и уже как-то хуже. М, и вот в эти дни, когда сон наступает после 12, вот было бы хорошо, х стараться хотя бы на 15 минут раньше, на 20 минут раньше лечь. То есть раньше выключить телефон, раньше отвлечься, раньше лечь спать, чтобы вот, э, хотя бы 15 минут дать, хотя бы 20 минут дать. И так шаг за шагом сдвигаться в сторону этих 10 часов, которые будут для тебя хорошо работать. М, а также, конечно, важно создавать вечернюю рутину, чтобы, знаешь, организм уже привыкал. То есть, что ты приходишь домой вечером, уже может быть где-то приглушённый свет, отсутствие гаджетов, громкой музыки, каких-то шу шумных каких-то компаний, встреч. Чтобы организм уже понимал, что время идёт такое вечернее, уже скоро ты будешь спать, нервная система чтобы начинала расслабляться от тишины, от умиротворения, которое находится вокруг. М, возможно, это будет
Мгм. Так. Ну да. Мгм. А вот, когда ты говоришь про отключение гаджетов, это, то есть, прям вообще выключить и, ну, как какой-то, может быть, на начальном этапе, а даже вот н ну, прямо выключать, да, и т скажем так, заставить себя, м, прямо отложить, да, там, телефон, а, ноутбук, там, ну, и так далее, да, нь ничего не смотреть вообще, да, и просто выключить?
Э, ты знаешь, в идеальном в мире в идеальном каком-то мире, в котором, н м мы можем контролировать всё и на всё влиять, было бы хорошо, чтобы там после 9-8 вечера вообще не было гаджетов у тебя. Но поскольку это сейчас нереально, потому что, э, я не знаю, какая у тебя работа, связи с, там, с близкими, родными, возможно, тебе надо с кем-то связываться, разговаривать, э, какие-то задачи ещё выполнять. То я понимаю, что прямо навсегда, прям выключить в 8 часов гаджет и сидеть в тишине- это может быть очень сложным и даже каким-то нереальным таким заданием. Поэтому хотелось бы сначала уменьшить количество, выключить уведомления, чтобы они тебя не раздражали, не сидеть, э, скроллить бесконечно ленту. Может быть, ти тихая какая-то спокойная музыка либо спокойный фильм, спокойный сериал, но чтобы это, знаешь, не очень будоражило твоё какое-то сознание. Если ты видишь, что экран влияет на твой сон, и если ты, допустим, долго сидишь там в социальных сетях и потом долго не можешь заснуть, тогда лучше, конечно же, воздержаться полностью от того, чтобы был какой-то экран. Особенно, знаешь, вот эта вот ситуация: уже тёмная комната, ты лежишь в постели, а экран очень яркий. Это на самом деле очень вредно для нервной системы и для мозга. Это, как бы, очень сильно раздражает нервную систему, ей потом легче уснуть.
Так. Ну да. Хорошо. Мгм.
М, а что ты думаешь по этому поводу?
Инти так, ну да, я на самом деле, а, ну, с одной стороны, как бы вроде всё понимаю, да, но вот, э, в внедрение в жизнь- это же всегда то есть говорить и делать- это же разные вещи, поэтому, э, да, надо пробовать. Возможно, действительно, а, на 1 каком-то этапе нужно прямо отключать совсем, да, и, может быть, какой-то запрет на использование экрана даже себе придумаю. Ну, по подумаю, как это у удобнее будет сделать, потому что, ну, действительно оторваться сложно. Это вот ты просто Иногда просто уже глаза закрываются, а ты всё ещё т смотришь куда-то, да, в какой-то экран, но во
Мгм. Мгм. Мгм. Да-да, м, м-да, это такая знакомая картина многим. И на самом деле я немножко переживаю за твои слова, что прямо совсем закрыть, потому что обычно вот такие строгие запреты, они ведут к срывам. Но даже если так случится, то важно помнить, что срыв- это тоже часть пути, это опыт. Не стоит после срыва говорить: "Всё, я на это не способен, не буду больше с этим работать", а просто вернуться к предыдущему графику после пропуска. Возможно, так случилось, окей. Знаешь, ещё некоторым помогает просто положить телефон в соседней комнате, завести будильник на обычных часах, и чтобы, вот, телефон, он не был, вот, под рукой прямо на тумбочке, прямо у кровати. Может быть, даже использовать телевизор, там, книгу, э, музыку, чтобы как-то себя развлечь. Книга, конечно, была бы идеальным вариантом. Э, но вот телефон, э, оставить в другой комнате, попробовать, знаешь, перейти, вот, на другие какие-то виды контента. И, э, оптимизация, вот, спальни, чтоб в ней было тихо, темно, прохладно, свежий воздух, э, может быть, какой-то приятный аромат, чистое бельё, сходить в душ, может быть, горячую ванну принять, если это хорошо влияет на твой сон, с какими-то маслами, либо наоборот просто в душ сходить, прохладный, контрастный. Э, у всех это по-разному. Можно здесь отследить, конечно, свои какие-то привычки и предпочтения. И это тоже очень хорошо способствует тому, что сон будет приятный, радостный такой и крепкий.
Мгм. Та Мгм. Да, интересно, но вот несколько идей ты подкинула, которые я Как-то не задумывался. Может, действительно, я заведу отдельный будильник, м, на какое-то время, по крайней мере, чтобы, а, спокойно отложить, м, телефон, да, и, м, убрать его подальше, и будильник будет, а, только 1 функцию выполнять- будить. Да, это интересно. И, м, возможно, действительно стоит, как-то М, подумать надо. Ритуалом каким-то, да, перед сном, который будет больше настраивать меня, может. Иногда действительно книжку какую-нибудь почитать, да и так настроиться на правильный лад, да. Или вообще, может быть, ничего не читать и просто, э, в тишине посидеть, о жизни подумать. Тоже полезно. Да, это есть о чем Е есть что внедрить в жизнь, скажем так, да. Спасибо большое.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Э, ты знаешь, это может быть даже такой экспериментальный какой-то набор. Можно пробовать одно, потом другое. И подыскать какой-то вариант, который для тебя будет наилучшим образом работать, который тебе подойдет. И я тебе желаю, на самом деле, справиться с этой задачей. Я уверена, у тебя о получится, потому что ты ищешь пути и решения, и я уверена, что ты их найдешь, потому что, пепе если с тобой перед тобой стоит задача и ты ищешь пути решения, то уже, а, полдела готово. Поэтому пусть и твой сон будет крепким и прекрасным. Если будут ещё вопросы, обращайся.
Спасибо большое. Обязательно обращусь в следующий раз.